Dolunca, şimdi.
Ha Hayatında açıkça "hayır" demek sana zor geliyor mu?
Vallahi gerçekten bana zor gelen bir konu bu, çok doğru bir yere parmak bastın. Biraz üzülüyorum çünkü karşı taraf acaba kırılır mı, incinir mi? Ya, bu durum
Düşünüyorsun. Yani, incinir mi kısmının hayırla olan bağlantısı ne seni senin için?
Çünkü, "hayır" biraz negatif geliyor bana. İşte, belki karşı taraf çok heves etmiştir. "Birlikte şunu yapalım mı?", hani, diyen bir insan; eşim olabilir bu, bir arkadaşım... Ya, böyle bir durumda aslında çok istekli olmasam da, hani, onun hevesi, biraz empatiyle açıklıyorum bu durumu ama, hani, hevesi kırılmasın diye: "A, olur, neden olmasın?" Destekleyici olmayı hep tercih ediyorum ben. Bilmiyorum. Hayır diyemiyorum. <chuckles>
Evet. Aslında, eee, anlaşılabilir bir yerden bakıyorsun duruma ama şöyle bir noktaya varıyor bu. Eee, başkalarının hevesi kırılmasın noktası, yani, "hayır" demenin sendeki karşılığı başkalarının hevesi mi sadece?
Hı hı. Aynen. <chuckles> Şöyle, aslında tam olarak öyle değil de, eğer yapabileceksem, eee, yapmaktan geri durmuyorum, diyelim. <chuckles>
Peki, bunun sendeki karşılığı ne oluyor? Yani, sen de bunu yapmaktan keyif alıyor musun? Yoksa, "hayır" dediğin zaman da işler tam tersi bir hâle mi geliyor duyguların olarak?
Eee, bu duruma göre değişen bir şey, aslında. Ben insanlara evet demekten mutluluk duyan ve onları, ımm, motive eden, etmek isteyen biriyim ve başkasının mutluluğuyla da mutlu olabilen bir de biriyim. Ama işte bazen, eee, bu durumu hiç istemediğim bir şeye, biraz, işte, utanıp çekinip belki, hani, çok kırılacak diye düşünüp hayır dediğimde, ya bazı pişmanlıklarım oluyor açıkçası.
Evet, anlıyorum ama, eee, bunun şu kısmını nasıl değerlendiriyorsun? Örneğin, hayır dediğinde k ki gerçekten hisler sana mı ait yoksa hissetmen gerekenlere mi ait? Örneğin, evet dediğindeki gibi iyi hissediyorsun, gerçekten iyi hissettiğin noktada mı yoksa tamamen iyi mi hissetmek istediğin için? Yani, “Evet dediğim sonuçlar bellidir.” olarak mı bakıyorsun duruma, “Hayır dediğimde sonuçlar bellidir.“ olarak mı görüyorsun?
Nedir? Hı hı. Yani, şunu anladım ben bu sorudan, hani, ezbere mi hareket ediyorum, hep "evet" demek iyidir gibi, hani, durumu hiç sorgulamadan. Eee
Aslında sorunun gidişatı şu yönde, demek istediğim şey bu. Sen içinde "hayırın" karşılığı sendeki, ııı, duygu durumu nega tamamen negatif mi? Yoksa, bu sadece senin hissettiğin mi?
Nasıl? Hı hı. Şimdi a aslında negatif değil. Benim hissettiğim, yani, genel manada "hayır" pozitif anlamda da tabii ki kullanılabilir. Bunu biliyorum ama bana göre, özellikle karşı taraf çok hevesli bir şey istediyse, çok şeyse, eee, gali galiba manipüle oluyorum diyelim. "Ya şöyle yapalım, böyle yapalım" filan, iyi tamam, hadi yapıverelim filan diyebilen biriyim, yani. Hani, şey değilim, kendi isteklerimi çok ön plana atmıyorum. Aslında bunun da sıkıntısını yaşıyorum. Hani, sürekli savunmayım bu özelliğimi. Hem seviyorum
Bunun hayat evet anlıyorum, bunun hayatındaki, eee, yeri ne kadar önemli senin için, yani, hayatında ne kadar yer kaplıyor "hayır" dediğindeki sonuçlar ve "evet" dediğindeki sonuçlar?
Ben daha çok "evet" diyorum, yani, yüzde herhâlde, eee, hepsini bir yüzdeye, ımm, şey yapsak, oturtsak diyelim. %60 "evet" diyorsam ya da %65 çok azınlıkla "hayır" diyorumdur. <chuckles>
Peki, eee, genel olarak, ımm, hayatında nasıl bir noktada hissediyorsun kendini?
Ben mi? Yani
Evet, yani, duygu durumu olarak soruyorum.
Duygu durumu olarak hayatımın çok keyifli bir evresindeyim aslında. Eee, mutlu hissettiğim bir evresindeyim. Imm, çok böyle sıkıntılı bir süreçte de değilim. O yüzden belki de geçmişte aslında daha çok "hayır" dediğim anlar olabiliyordu. Daha yoğundum, sürekli çalışıyordum falan. Şu anda belki o yüzden, hani, iii, zamanım tabii ki her zaman değerlidir, çalışsak da çalışmasak da. Kendime de değer veren biriyim, ayrı bir mesele, ııı, ama böyle şey değil, ımm, tolere edebilecek herhâlde zamanım ve psikolojik şeyim var. "A olur yaparız." filan, yani, bu akışkan mı diyelim, uyum sağlamak mı diyelim. Böyle. <chuckles>
Hı hı. Evet. Peki, emm, bu noktada faydacı mısındır? Yani, evet dediğinde sadece, emm, karşı tarafı değil, bir noktada insan kendini de düşündüğü, eee, yerler oluyor. Bu noktada nasıl bakıyorsun? Yani, genel olarak hayatta faydacı bir evet dediğindeki sana gelen karşılığı bir fayda kısmı sağlıyor mu sana da?
I hı. <coughs> Yani, aslında içinde ben, kendimi çok fazla ön planda tutup da, hani, kendim isteğimle ilgili, eee, evet dediğimi düşünmüyorum ya. Gerçekten karşı taraf, eee, çok Çünkü bana yapıldığında ben üzülüyorum. Çok hevesle birine, işte, eşime gidip, "Ya, şöyle yapalım mı, böyle yapalım mı?" falan, hani, minicik bir şey. A, o hayırsa mesela hayırı hayırdır. Yani, küçücük bir şey ya, küçücük bir an bir anda motive olmuşum. Mutlulukla, hani, onunla paylaşıyorum falan. "E, yok, ben bunu, işte, sevmiyorum." E, tamam da, yani, insan 2 dakika karşı tarafın da, hani, isteklerini, eee, yani, en azından o mut ben, çünkü kendim bu mutluluğumu, eee, saniyesinde, "öf ya, çok yükselmiştim ama, işte, aynı cevabı alamadım" falan diye şey yaptığım için tabii bu arada her zaman böyle olmuyor tabii ki hayır da çok güzel Hayır cevabı alınca hep üzülüyor <scoffs> falan da değilim yani.
Hı hı. <giggles> Peki, karşı taraftan, eee, hayır cevabını duyduğunda bunu tam karşı tarafın cevabını, ımm, özümsemeyi mi tercih ediyorsun yoksa <swallows> bunu evete çevirmeye çalıştığın zamanlar oldu mu ve bununla ilgili örnek vere
Hı hı. Ih Ya şöyle, baskıcı bir insan değilim ya ben. Yani, hayırsa hayırdır.
Ba alakası değil aslında bunu konunun Hani şöyle, yani, herkesin belli başlı istekleri olur ve s değerlisin kendi isteklerin konusunda ve bun karşılığının, eee, hayır olmayacağı bir isteğin var ama karşı taraf dedi. Bu noktada nasıl bir, eee, insan oluyorsun?
Tabii. Hı hı. Evet. Yani, aslında bakarsan ben, eee, çok fazla şey yapmıyorum, karşı tarafa, hani, kırılmıyorum da. Sadece duygusal anlamda Ben şöyle, motivasyonu çok, eee, yükseldiğinde, eee, o yüksekliği karşı tarafta da görme arzusu içine giriyorum. Yapılan eylemle ilgisi yok aslında. Sıradan, böyle normal bir zamanda bir şey sorduğumda hayır dendiğinde de kötü hissetmiyorum ama böyle çok motiveysem, işte, mutluluktan uçarak birine bir şey söylüyorsam orada evet bekliyorum galiba. Küçük bir şey rica ettiğimde. Basit bir şeydir, yani, hani. <chuckles>
Evet, bundaki etkileri, eee, kesinlikle fazlasıyla insan içinde hissedebiliyor çünkü her, yani, karşımızda bir şey istediğimizde, eee, ondan bu cevabın tam tersini duymak tabii ki s ımm, farklı hissettirebilir karşı taraf i a
Evet. Doğru, doğru. Yani ama hayır demeyi de birazcık da öğrenebilmek lazım bu konuda, aaa, hayırı duymayı da iyi, e hı s sakin karşılayıp, eee, hayır diyebilmek de gerekiyor. Ben, kendim hayır demediğim için hep böyle, "Ay ne olacak? Yapayım, olur. Sen, bunu istiyorsan ben seni mutlu etmek için bunu yapabilirim" diyen biri oldum. Çünkü hiç önemsemiyorum. Ben sadece karşı tarafın, ya oradaki an güzel olsun, mutlu olalım falan.
Hı hı. Evet. Peki, emm, hayatında bunun öncesi sonrası gibi bir periyot var mı yoksa sen akışta bunu, ııı, çok sorgulayan bir insan değil misin? Yani, örneğin ç hayır, eee, diyen bir insandım, artık bunu evete çeviriyorum gibi. Ama tabii ki sen bunun tam tersini söylediğin için ben hep, hani, evet demeyi seven biriydim ama bunun dengesi Yaşla alakalı değişen bir dengesi var mı? Bunu açıklar
Hı hı. Nasıl? <giggles> Evet. Ya İllaki, illaki. Tabii yaşla beraber daha da bunu biraz olgunluk olarak da görüyorum aslında ben. Bak mesela, nasıl bir yere koyuyorum aslında, değil mi? O yüzden yaşla beraber ben daha çok evet diyen biri oldum ama bazı konularda iş hayatında özellikle hayır demeyi de artırdım aslında.
I hı. İş noktasında "hayır" dediğin konula konu başlıkları neler oluyor?
Neler oluyor, bir defa fazla mesai. Onun dışında, işte, eskiden bunlarla ilgili çok fazla "evet" derdim ama çok, birçok şey üs üzerime yıkıldı. İşte, akşamları sürekli ulaşılabilir olma beklentisi
E Tabii. Kesinlikle.
Imm, vs. gibi şeyler, yani, bunlar gerçekten, eee, ya, gönüllülük esasıyla bir şeyler yapalım, okay, ben de biraz, böyle, ekip ruhuna da inanırım, eee, pozitif de bir insanım falan ama bir yerden sonra artık şey hissediyorsunuz, hani, kötüye kullanılıyor bu yönüm filan. Ondan sonra uzaklaştım aslında.
Kesinlikle. Ay ka çok katılıyorum çünkü, eee, insan, ııı, daha çok, eee, k konu başlığı olarak evetse onu sömürmeye, eee, daha çok programlanıyor ve, emm, bu noktada da insan 2 noktaya ayrılıyor. Ya bunu değiştireceğim ya bunun içinde savrulacağım. Imm, sen daha çok bundan ayrılmaya. Eee
Evet. Anladım. Evet, evet, evet, evet. Birazcık böyle bir durum var, doğru söylüyorsun. Ama özel hayatta, işte, hâlâ hep, eee, her şeye "evet" diyen, aman karşı taraf kırılmasın Ya, karşı taraf değil de yani değmez bence anlık oradaki basit bir mutluluk için. Atıyorum, hani, uyumlu olmak benim için çünkü "frekansını karşı tarafın hissetmek" demek galiba. Eee, o yüzden, hani, böyle, ortak duyguya çok giriyorum karşı tarafla. İşte, biraz gülenle gülerim, ağlayanla ağlarım falan. Hani, o yüzden o anı paylaşırkenki, hani, ortak bir şeyde küçük bir şeysin. Hayır, ben bundan, işte, bunu yapamam, falan.
Hı hı. Evet. Peki "uyumlanmak" dedin. Eee, umlanmak noktasında karşı taraftan, eee, cevabına karşılık etkilendiğin oluyor mu? Örneğin sen "evet" cevabını, ııı, is duymayı istiyorsun, karşı taraf "evet" dedi. Normalde istediğin şey sen sendeki hissiyatı çok normal, güzel bir şey ama bir şey değil. Bunun bu karşı taraftan çok yüksek bir "evet" duymak senin frekansını arttırıyor mu ya da "hayır" duymak senin frekansını düşürüyor mu?
Hı hı. Hı hı. Tamam. E evet, evet, işte, çok motiveysem, işte, böyle, bir bi bir haber aldım, işte, vs. biriyle paylaşıyorum, havalara uçuyorum, oradaki "hayır" beni düşürüyor. Evet. Eee, ve karşı taraf "evet" dediğinde de, hani, emm, ortak bir şeyi o anda onunla yapabilecek olmak, işte, eee, tab bir sürü Neye "evet" dediğin ve neye "hayır" dediğin de çok değişken bir şey. Ben genelde küçük şeylerden bahsediyorum. İnsanlar kendi karakteriyle ilgili ödün vermesinler, işte, ne bileyim prensip sahibi olsunlar, tabii ki "hayır"ları olsun, benim de olsun ama, böyle, küçük bir anda Nasıl anlatayım? Ya, işte, "Şurada şunu izleyelim beraber. Bak bu çok güzelmiş." falan, hani, "Yok, ben, işte, o tarz dizileri sevmiyorum." Tamam, sevmiyorsun da bir gün de ben senin sevmediğin bir diziyi izleyebilirim.
Kesinlik A İnsan istediği anda, eee, karş
Minicik, böyle, şeylere ben galiba biraz üzülüyorum çünkü, hani, hep, eee, yarın da senin istediği seveceğin bir şeyi izle izleyelim. Okay.
Aslı öyl öyle diyebiliriz. "Hayır" ve "evet" cevapları karşındaki insanın sana, eee, karşı duyduğu duygularla eş değer diyebilir miyiz? Yani, tam olarak kapsamasa da kolay verebilen bir insanın, eee, sende bıraktığı duygular, bel
Bence olabilir. Hı hı, hı hı. <chuckles> Evet, evet, evet. Buraya kadar zihnimde vardırıyorum bazen konuyu. Aynen, çok doğru söyledin ama bazen de diyorum ki, yani, hani, "Buna niye bu kadar anlam yüklüyorsun?"
Kesinlikle.
Eee, bir de "niye bu kadar büyütüyorsun?" falan da diyebiliyorum açıkçası.
Anlam yüklediğimiz noktada, eee, duygu da değişiyor ve iş "evet, hayırdan" ı çıkıyor. Peki, bu noktada sen kendi duygularını bir "evet" ve "hayıra" bağlamadan nasıl regüle edebiliyorsun?
Hı hı. Yani, eğer karşı taraf çok değer verdiğim, işte, ııı, çok sevdiğim bir arkadaşımsa ya da eşim, sevgilim, hani, yeni tanıştığım değil veya şu an mesela, ııı, evliyim. Yani, o kadar uzun yıllardır artık, hani, bende hatırı olduğu için eşimin, takılmıyorum böyle şeylere. Sadece anlık, "ya, niye böyle yapıyorsun?" falan diyorum. Umursamıyorum ama mesela yıllar önceki ben, işte, yeni bir tanıştığım bir flörtüm, hani, ııı, olduğunda başka biri veya yine eşimle de başlarda oluyordu bu. Eee, hani, böyle, "ya, bu kadar küçük bir şey bile yapmak istemiyor, yani. Hani, insan ı ı diretiyor, hani, ayak diriyor, çok uyumsuz" falan derdim, mesela. Benim zihnimde bu uyumsuzluk olarak geçerdi.
Hıı. Evet. O zaman bunu şöyle özetleyebilir miyiz? Yani, eee, duygularımız ve aldığımız cevaplar, eee, bizdeki uyandırdığı hislere göre değişir, diyebilir mi Yani, karşı ta
Nasıl? Diyebiliriz aslında.
Aldığımız hayırın kim olduğuyla alakası var bizdeki hissi sa
M olabilir. Neden olmasın? Yalnız şu da var; şimdi ben, buna bu kadar anlam yüklüyorum ama eşim için hayır negatif bir şey değilse, eee, ya da benim evetim onun için aşırı önemli değilse bir de o var şimdi; karşı tarafın konuyu nasıl algıladığı. O, hayır derken çok kötü bir şey yaptığını düşünmüyor, yani, mesela.
Eve Peki, karşı tarafın, eee, verdiği cevap ne olursa olsun o taraftaki duyguyu algılayabiliyor musun yeterince, eee, tam olarak içselleştirirken?
Hı hı. Evet, evet. Yani, şeyim sezgilerim güçlüdür. Daha çok mizaca dikkat ederim böyle, hani, gülümsemesine, hani, genel hâline falan. Veya bir şeyi yapabilecekken yapamıyor olması bir insanın. Hani, bir şey istemişsin aslında onu yapabilecek bir durumu var, vakti var ya da, işte, a o istediğin şey onda var. Hani, bunu bu durumda yapmaması beni rahatsız eder aslında.
Hı hı. Bunu yapmak istemesi sendeki, eee, hissiyatı başka yöne gidiyor tabii ki eve
Bilmiyorum. Evet çünkü ben kendim hep böyle, eee, yapabileceğim bir şey varsa hep yapmaya çalışan biri olduğum için herkesi de kendim gibi görüyorum ama tabii ki böyle de bakmamak lazım.
Kesinlikle. Ama kendini çok iyi ifade ettiğini düşünüyorum, yani, aslında, emm, evet, hayırın sendeki karşılıklarını çok güzel açıkladın ve, eee, duygularını bence çok iyi özümsemiş birisin. Bu no yapmak için, emm, neler yaptın yıllarca?
<giggles> Hı hı. Teşekkür ederim. Valla buna çok, eee, zaman içerisinde oturdu. Dikkat etmeye çalıştım. Kendimi çok tanımaya çalıştım, hep kendimle sohbet ettim. Eee, ve bir şekilde şu an böyle düşünüyorum, hani, düşüncelerim daha netleşti diye diyebilirim sana. Eee, bu arada bugün bunları seninle paylaşmak benim için çok keyifliydi. Kendimi çok iyi hissettim. Çok teşekkür ederim. Eee, sağ olasın. <giggles>
Ben Ben de çok keyif al Kendini çok güzel ifade ettin, güzel bir sohbetti. Kendine iy
Hoşça kal. Sen de. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.